Okay.
Infatti quanto mi hai chiesto la differenza tra Lago di Maggiore e Lago Lago Como, il Lago Como, anche se la gente va lì però ti dico la verità, tu noti che è un po' sporchino, no. Ah soprattutto in certe zo no è s è b è be bello pulito.
Mh. Invece il Lago Maggiore? Cioè tra i 2 fa per fare il bagno preferisci il Lago Maggiore.
Sì, ehm, io mi ricordo che s ehm, tante volte sono andato al lago ho nuotato lì. Siccome se, ehm, tu ehm, che che io so nuotare bene così, l'ho f che l'ho fatto come sport anche. Ehm, sì, anda il lago allora, la differenza tra il lago e il mare molto semplice: siccome, ehm, il mare è salato, l'acqua è pesante, quindi ti può sollevare facilmente.
Infatti, ho capito. E ti s i ti fa galleggiare molto più facilmente, ti fa stare a galla.
Sì, sì, sì, ti fa galleggiare facilmente, sì. Soprattutto per la gente che non sa nuotare, sanno anche tranquilli, no. Il lago hai bisogno proprio di saper nuotare, perché l'acqua è leggerissima.
Sì. Okay, quindi chi non sa nuotare bene si affatica di più?
Eh sì, ovvio. Ehm, devi avere sempre il tuo salvagente se tu non sai nuotare e vai al lago, cioè no, ovvio. Ma anche al mare m però al mare è più tranquillo, sai perché: perché al mare c'è la spiaggia, tu puoi camminare anche 1 chilometro e c'è anco e ancora tocchi.
Sì, ho capito. Perché? E stare ancora toccalmente il lago no.
Mh. Il lago no, ma scherzi. Il lago tu appena subito. <chuckles>
Subito profondo. Ma questa questa cosa di andare con la famiglia ti capita ancora o è più un ricordo d'infanzia?
Sì. Ma guarda io quando ricordo mi viene da piangere. Perché sì perché purtroppo ho perso i genitori.
Perché?